Oui mais le problème, ç ça fonctionne pas comme ça dans la vie, faut que tu t'adaptes, en fait. Là tu apprends pas aux élèves à s'adapter.
Exact exactement, exactement, ouais.
C'est ça qui manque, je pense: il faut apprendre, heu, aux aux élèves, aux enfants, heu, à s'adapter, en fait
Ouais. Ouais, ouais, et ce qui est, heu, t
Et avec le programme qu'il y a en ce moment, c'est pas le cas, pour le coup. C'est le contraire, même.
<chuckles> Et ce qui est ce qui est pas le cas en ce moment. Alors, je sais pas si tu as moi, j'ai pas d'enfants hein, mais je sais pas si tu as des enfants qui vont à l'école ouais, non plus, ouais. Mais le les échos que j'ai de d'amis qui, heu, qui ont leurs en leurs enfants à l'école, heu, dans le système scolaire français en tout cas, mais me disent que le le niveau a extrêmement baissé. Il y en a énormément qui, heu, qui ne savent même plus lire, heu, arrivé au au collège. Enfin, ou qui ont beaucoup de difficultés.
Non, moi non plus. Non, non, moi non plus. C'est grave quand même, hein.
C'est quand même, heu, c'est quand même assez grave, ouais. Hem et le niveau des profs, je pense que le niveau des profs, d'après ce que j'entends, a baissé, heu, énormément, aussi.
Ah! Ça, ça m'étonnerait pas aussi. Heu, bon, après
Mmh.
je sais pas si c'est un p si c'est un problème au niveau des profs, si c'est un problème au niveau du comment ils engagent les profs mais j'ai pas des je je je connais quelqu'un qui fait, heu, des études là pour, heu, pour ça
Ah b Ouais.
et elle m'a dit: «Mais en fait le truc c'est que maintenant l'élève, il te de limite tu dois le considérer comme, heu» Bah je sais pas, tu sais? Tu dois trop ils sont trop protégés.
Ah oui, alors il y a plus de il y a plus
Beh, on les prend vraiment pour des pour des bébés, en fait, tu sais? Il faut l'accompagnement partout machin, je fais: «attends»
Oui. Ouais, mais je pense qu'il y a il y a il y a 2 trucs. Il y a il y a ça d'un côté, c'est que maintenant on a vraiment la on a la la médaille pour participer, c'est-à-dire qu'on va avoir une bonne note même si on s'est planté et heu, et de l'autre côté, il y a plus de discipline. Alors discipline, heu, je m'en je m'entends, hein, il faut pas revenir à à l'arrêt à l'arrêt, <chuckles> il faut pas revenir au châtiment corporel.
Alors il y a ça aussi. Non non, mais je comprends ce que tu veux dire. Non non, faut pas les châtiments corporels, machin, non, d'accord, ouais, non là non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais heu, c'est vrai que la discipline, heu, enfin la discipline normale, en fait, que tu attendrais, heu, à l'école
Oui.
elle y est plus vraiment, quoi. Donc heu
Bah non, il y a ra rater un examen, c'est pas bien. Heu, si on a raté, on devrait pas avoir une, heu, la moyenne, par exemple. Et et je pense que le le système pousse enfin tend, heu, de plus en plus vers, heu heu, de ce côté là. Heu et ça, je sais pas vraiment ce que ça va donner pour les les futures générations. J'ai un petit peu peur. <chuckles>
F oui. J'ai un petit peu peur aussi, parce que c'est vrai que si tu rates un examen, tu es pas censé, heu, comme tu dis, heu, réussir. Tu l'as raté, littéralement. <chuckles> Donc heu
Ouais.